ก็ 4 ปี ตั้งแต่ปี 1 ก็ลองเลยค่ะ เพราะว่า อ่า เรียนไกด์เนาะ ขอ ขอเจาะรายละเอียดแต่ละอันเลย ก็คือเรียนไกด์ ก็คิดว่า อา เราก็ต้องไปทางทัวร์แหละ อา งั้นปี 1 เนี่ยไปลงทัวร์เลย ก็ไปเลยค่ะในบริษัททัวร์ แต่เผอิญเราอะอยู่ต่างจังหวัด อือฮึ แล้วก็อยู่จังหวัดในภาคเหนือเนาะ พอไปทัวร์อะค่ะ ไปลงบริษัททัวร์ มันก็จะต้องเข้าป่าเข้าดอย เพื่อที่จะแบบ อ่า Trekking Trekking ก็คือการเดินป่า แต่เดินป่าเนี่ย ถ้าเกิดเป็นจังหวัดอื่นเขาก็อาจจะเดินเข้าป่าเฉย ๆ เนาะ แต่ด้วยความที่แบบอันนี้อยู่ภาคเหนือ มันต้องเดินป่าที่ขึ้นดอยขึ้นไปสูง ๆ เลยอะค่ะ เดินเท้าเข้าไป ซึ่งใช้เวลาเป็นวัน ๆ บางทีเราก็ต้องไปนอนค้างบนนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ เราก็รู้สึกว่า ร่างกายไม่ได้สมบุกสมบันขนาดนั้นน่ะค่ะ เราก็ <chuckles> เป็นภาระลูกทัวร์ไปอีกที่เขาจะต้องมารอเรา ใช่ <chuckles>
อือ ๆ ๆ เออ เออ อืม ๆ ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> อ๋อ โอ๊ย ใน ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้แบบไปสมบุกสมบันขนาดนั้นหรือเปล่า เป็นไกด์จริง ๆ อาจจะแบบไปที่สวย ๆ อะไรงี้ก็ได้ แต่ ราแค่ เราแค่เลือกผิดจังหวัดหรือเปล่าครับ?
อืม ด้วยความบ้านอยู่นี่ค่ะ ถ้าจะเป็นไกด์ ก็คงเป็นไกด์อยู่ที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า เอ๊ะ ใช่ เราก็ อา แล้วถ้าเกิดจะเป็นไกด์ ไกด์ทัวร์เมืองเนาะ ก็รู้สึกว่าโอเค เราชอบกับงานบริการ ชอบที่จะแบบว่าสื่อสารกับลูกทัวร์จริง แต่เราไม่เหมาะกับการที่จะแบบ เอ่อ ให้ข้อมูลอะไรที่เยอะ ๆ อะค่ะ เมมเต็ม ความจำไม่ค่อยดี อือฮึ ก็ <chuckles> ก็เลยรู้สึกว่า อา ไม่ได้แล้วแหละ อันเนี้ยไม่ใช่ทาง อือฮึ
อ้าว <chuckles> อืม ๆ อ๋อ <chuckles> อ้าว เดี๋ยวนะ หมายถึงแค่ แค่งานนี้ หรือว่าทั้งคณะที่เรากำลังอยู่ด้วย?
<chuckles> ก็คือหมายความว่า อา รู้ตัวแล้วว่า อา จบไปเนี่ยอาจจะได้บัตรไกด์แหละ แต่คิดว่าคงไม่ไปทางนี้ เพราะว่าพอไปออกทัวร์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนสมบุกสมบันขนาดนั้นค่ะ ก็เลยแบบ อา ปิดจ็อบนี้ไป ก็คิดว่า อา เดี๋ยวเราก็ลอง เขาเรียกอะไรอะ เปลี่ยนเข็มไปเป็น อา ปี 2 ลองไปหาอย่างอื่นดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอปี สอง อา ก็ไปลงโรงแรม แต่ว่าโรงแรมอะค่ะ ด้วยความเอ้อระเหยของเรา เราก็ไปลง รีเซปชัน แผนกต้อนรับ แต่ลงไม่ทันเพื่อนค่ะ เพื่อนเอาไปแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะก็จะเหลือแผนกอยู่แค่ Food and Beverage ก็คือไปเป็นเสิร์ฟอะค่ะ เสิร์ฟแบบบุฟเฟต์ แล้วก็ยืนทั้งวันเลยคุณ วัน ๆ ไม่ทำอะไร ยืนเก็บจานอยู่อย่างงั้นอะค่ะ ตั้งแต่เช้ายันเย็น
ลองใหม่ปี สอง อือ อือ ๆ ๆ ๆ เออ เดี๋ยวนะ อ อา อ อัน อันนี้ขอโทษนะ เวลาที่เราเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับ เขาจำเป็นให้เราต้องไปฝึกการ เอ่อ เสิร์ฟด้วยเหรอ คือหมายถึงว่ามันมีอะไรที่มากกว่าการเสิร์ฟปกติอยู่ใช่ไหม แบบว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากการไปอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ใช่ไหมครับ?
อืม ค่ะ